Э, да, у меня просто случилось ещё всё это д потому что у меня не было, так скажем, возможности, м, прекратить работу. Ну, надо хочется и кушать, и жить
Мгм. А вот именно. И как бы Что делать в такой момент, действительно, да?
То есть, э, у меня не было возможности прекратить рабо Да, и, соответственно, все мои симптомы: у меня начались, э, проблемы с не с неврологией, ну ладно, вот. И, э, я оказалась в клинике, короче, дош дошла до клиники. И, и, да, и, соответственно, да, конечно, мне пришлось обратиться в конце концов к специалистам и к психологу, и психотерапевту, в конце к после всех неврологов, и так далее. Вот, да Вот такое произошло. Мгм.
Мгм. Ничего себе. Мгм. Ну а с что с работой в результате, то есть ты по продолжала, несмотря на это, работать или как это б происходило?
А, м, <grunts> Смотри, я просто как бы, э, м, я работала в школе, до этого, м, <tsk> и я я решила стать предпринимателем и давать частные уроки. И, а, да, раз разгруз да, да, во-первых, разгрузить себя, по количеству часов, а, во-вторых, ну, гораздо проще, да, даже вот времени на подготовку уроков, э, перед классом, и перед 1 человеком. Ну, это просто несравнимо, извини. Вот. И, э, соответственно, мне стало легче. <chuckles>
Ага. Да-да-да. Ну, логично. Многие, я думаю, таким путём идут. Мгм. Ну конечно. Да. Мгм. Ну, хотя бы, да, поменять формат работы, скажем так, да. Это по помогло. И вот, поза получается хорошо А вот эта работа в школе, она н давала какой эффект, ну, по физи на физическом уровне. А работа онлайн, она была плавная плавный переход в эту онлайн-работу, или это было, как бы, резкая смена?
Да. <chuckles> Мгм. Да. Мгм, мгм. Да. Мгм. Да.